Ờ, mình thấy cái hành động mà trồng cây xanh của bạn rất là hay. Ờ, mình có rẽ là cái hành động đấy mình sẽ áp dụng ngay, bởi vì là mình rất thích trồng mấy loại cây nhỏ nhỏ như kiểu sen đá hoặc là xương cá các kiểu. Đâu mình nghĩ là một hành động làm giảm tiêu dùng đồ nhựa dùng một lần, như ống hút nhựa, cốc nhựa, muỗng nhựa, ờ, thay vào đó thì bằng những cái loại, ờ, đồ xanh hơn như kiểu là ống tre hoặc là người ta có thể tái chế từ mía thì ra những cái ống hút dùng một lần. Ờ, theo mình cái đấy là rất rất rất rất là hay. OK, ừm, mình cũng ờ, OK bạn.
Ừm. Đúng rồi, đúng. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Rất hợp lý. Theo mình, ờ đối với mình thì, ờ, cái kiến thức của bạn vừa nãy thì cũng rất nà hay. Theo mình thì những cái đề xuất của bạn ấy thì vừa góp phần bảo vệ môi trường, vậy ngoài ra còn, ờ, giúp cả mình bảo vệ sức cả sức khỏe nữa. Đặc biệt là những nếu mà loại bỏ được nhựa thì những cái nhựa, vi nhựa thì rất là độc hại. Thì đấy, ý kiến của bạn thì sẽ thực rất là hay.
Ừm. Ừm. Ừm, cũng đúng.